Spannend. Also, bist du quasi nebenberuflich dauerhaft dran geblieben, hast dauerhaft quasi weiterhin Klavier gespielt? Ähm, ja, wie schafft man es über jetzt 30 Jahre hast du gesagt, also, Respekt, das nicht zu verlernen? Weil ich glaube, viele Menschen neigen dazu, Instrumente, die nicht regelmäßig auf Zweck spielen, ähm, schnell zu verlernen. Wie hast du's gemacht?
Mhm. Ja. Äh, naja, das ist halt schon so, wenn man zu 'nem bestimmten Zeitpunkt das mal sehr intensiv gemacht hat, dann verlernt man gewisse Dinge nicht. Also, wie das Leben halt so spielt, ich habe auch mal, äh, längere Jahre auch Pause gemacht, weil ich kein Instrument hatte. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die größte Pause war, vielleicht 5 oder 6 Jahre oder so. Ich müsste da mal d drüber nachdenken. Und, ähm genau, dann kommt man eigentlich auch relativ schnell wieder rein. Also, d die Frage ist immer so, wie ist die Motivation so? Und wenn man sich gut motivieren kann, finde ich, dann ist es mit Alter und Zeit und so weiter das sind alles dann, finde ich, vorgeschobene Gründe. Wenn man Bock da drauf hat, dann finde ich, ist alles andere eigen egal.